Ah ja, okay. Ähm wann äh, wann hast du das Gefühl, bei welchen Ausgaben denkst du dir so: „Oh“, w also wo machst du dir die meisten Gedanken? Bei welchen welcher Art von Ausgaben?
Äh, bei Kleidung und bei Essen gehen. <laughs>
Ah, Essen gehen ist ist heutzutage echt leider so teuer geworden. Das stimmt, ey.
Ja. Mhm, und ich ich gehe inzwischen echt selten weg irgendwie. Ich versuche das schon echt zu reduzieren, und trotzdem hat man manchmal 'n schlechtes Gewissen. Ähm, aber ja, man man will ja auch mit seinen Freunden mal weggehen, ausgehen. Das muss ja auch irgendwie sein, ja.
Ja klar, ja. Das muss auch drinne sein. An äh, in in welchem Bereich hast du das Gefühl, musst du am wenigsten oder am am meisten zurückstecken? Wo hast du die geringsten Ausgaben, wo du wo du mehr hättest?
Äh, wie rum meinst du jetzt es jetzt noch mal?
Ähm, also wo muss wo hast du das Gefühl, wo musst du die meisten Einschränkungen hinnehmen? Also wo wo wo du wo du gerne, äh, mehr Geld reinstecken würdest?
Mhm. Mhm. Dass ich, äh, versuche, weniger für Essen auszugeben, <chuckles> was immer so blöd klingt, weil ich finde, gutes Essen soll man sich schon eigentlich gönnen. Ähm, ich versuche auch echt beim Einkaufen drauf jetzt inzwischen zu achten. M mhm, ähm, genau. Manchmal nervt mich das auch, weil manchmal würde ich gerne einfach die Sachen kaufen, auf die ich Lust habe, aber ich versuche schon, das so 'n bisschen runterzufahren. Ähm, und ich glaube, ich muss 'n bisschen weniger Kleidung klauf kaufen. Also, ich kaufe jetzt nicht exzessiv Klamotten, aber, ähm, ich glaube, ich kann das schon reduzieren. Das kann ich auf jeden Fall reduzieren, definitiv.
Ja, darauf wollte ich hinaus.